Ôi, trời ơi! Mình cũng thấy thế! Ừ. Rất là khó để tìm được một người có cùng sở thích và cùng chia sẻ với mình luôn ấy. Kiểu, mình xem từ bé rồi. Ừm, ừm.
Ừm. Ồ! Ừm, ừm. Ừ, ừ, mà không biết sao nha, ờ, kiểu sao ta? Mình là tại vì thực ra là những cái lần mà mấy cái ph phim ma ma Thái, hay ma này kia, nói chung là, tất cả những phim mình cảm thấy ô kê mà nó ra rạp á, hổng ai muốn đi chung với mình hết á. Tại vì người ta hông có dám coi mấy ngoài rạp. Ừ, thì khi mà mình xem những cái phim đó ở ngoài rạp một mình á, mình cảm thấy, trời, lúc đó là mình thoải mái với bản thân của mình nhất luôn. Mình ừm, mình hông có cần phải khép nép, sợ hãi cũng hông có cần phải, kiểu, tỏ ra là yếu đuối này kia. Hổng có nha, mình thích nhất bản thân của mình là lúc mình xem phim ma một mình ở ngoài rạp ấy.
Ừm. Ờ. Dạ. Ôi trời! Công nhận, <laughs> công nhận nha! Ờ. Dạ. Ồ! Mình cũng thế thế. Ừm. Ừm, ừm. Trời! Mình cũng công nhận, mình cũng không hiểu vì sao là mình rất là thích xem phim ma. Và mình cứ tìm tìm những cái phim càng kinh dị, mình càng xem, đó. Xem đủ các thể loại, đủ các quốc gia luôn. Bạn á.
Ừm. Ừ. Ồ! Ừm, ừm, ờ, rồi, kiểu, vì biết bạn biết bạn biết sao hông? Tại vì kh kiểu, ơ, ờ, hai cái thể loại mà nó cho mình cái cảm giác hứng thú á, là một là đánh đấm, hai là kinh dị. Nhưng mà đánh đấm thì coi thì nó cũng, ờ, nghe bịch, bịch, bịch, bịch vậy thôi, chứ đâu có gì đó mà, gọi là, suy nghĩ hay là cái gì đó liên liên quan tới tâm linh, đúng hông? Còn kinh dị là, trời ơi, có đủ luôn. Biết mình nghĩ đó là lý do tại sao mình quyết ừm.
Dạ. Ờ. Ờ, ừm. À! Đúng, đúng nha. Đúng, đúng, rồi. Ờ, có lẽ là một phần một phần cũng là do trí tò mò của mình á, mình rất là tò mò về cái thế giới đấy, và mình tò mò nhiều lúc là tò mò về văn hóa nữa. Nên là mình rất là thích xem những cái bộ phim như thế. À, không biết là ngoài, kiểu, xem phim á, thì cậu có cái sở thích gì không?
Ừm, ừm. Ồ! Ừm. Ừ. Ồ! Đúng rồi, đúng á rồi nha. Ừ.

A, trời ơi! Nói cái câu, à, quá hay luôn: "Thế giới tự sự chính mình." Công nhận, công nhận.
Ừm. Ê! Ủa mà bạn chơi cái môn gì vậy? Bạn chơi piano hay là organ hay là, à, vi-ô-lông?
À! À, mình chơi, a, piano rồi là mình chơi guitar. Đó. Thì mình thấy là cái âm thanh du dương từ những cái nhạc cụ ấy giúp cho mình giải stress, giúp nhiều lúc là mình chơi nó không có hay đâu, nhưng mà mình cứ nghe cái âm thanh từ đấy và bản thân mình cảm thấy là mình đã có một cái thành tựu nhỏ gì đấy khi mà mình đánh và hoàn thành cái bản nhạc. Nên m mình thích rất rất thích.
Trời ơi! Ừm. Ồ! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ, ừ. Ừm. Ừ, mình sao ta? Mình feel với nó đó, mình feel với lại cái âm âm nhạc nè. Rồi, ờ, thực ra thì hồi xưa á mình cũng có chơi o organ, thì mình chơi cũng đâu có hay đâu, mình chơi theo kiểu, ờ, chơi mấy cái bản cơ bản thôi. Ờ, thì mình cảm thấy là mỗi chơi như vậy á, mình có một mình thôi, mình chơi mình tập trung á thì mình cũng cảm thấy bản thân nó nó feel hơn, nó thoải mái hơn. Ừm.
Ờ, đúng vậy. À! Ừm, ừm. À! Đúng, đúng nha.